لأ، هو بيركَب طيّارات كتير بإيجار، يعني أنت عارف في شركة في مصر تَبع ساويرس عندها شركات إيجار، بس الحمد لله هو هو ح عايز أقول لك هو آآ ب يعني آآ آآ إن هو يجيب طيّارة ما هو هو وِصل لغنى فاحِش، يعني هو حتى واحد كان جعان أنت اتفرّج على شكل العربيات اللي بيجيبها، يعني واحد آه، واحد وبعدين أنت بتخاطِب طبقة مُعدَمة، تطلع ت توَرّي لهم أنا أشكُر ربنا، آآ العربية دي كانت حِلمي ويجيب لك إن هو بيتصوَّر معاها وعربيات اللي وراها تبُص عليه.
أيوه، أيوه. إمم. إمم، إمم، إمم. صح. شُفت للأس بالضبط. وأحلى حاجة يقول لك إيه، يقول لك إيه، أنا باقول للمصريين احلَموا وكمّلوا ف حِلم إيه يا ابني اللي أنت بتقوله، وأحلام إيه؟ إحنا هنضحَك على بعض. فهو بي بيتارجت الغَلبان.
آه. أنت احمِد ربنا أنت بالضبط. لأ، لأ، بس خُد بالك هو ال اللي عَمله آآ السُبكي والسُبكي فعلًا أنا أقول إن هو ذَكي، اكتش يعني هو بالنسبة له عايز يكسب، مش فارق معاه الذوق، مش فارق معاه التمثيل، مش فارق معاه أي حاجة. فهو
اهم. إمم. اهم. طَب والله السُبكي والله السُبكي عَمل أفلام تُحفة، يعني إحنا ال طَب أقول لك حاجة، ساعة ونُص ده، ده من أفلام ده إخراج الس ده ده م ده من السُبكي هو اللي عامله إمم. أف في أفلام كتير
تصدق إن أنا مستحيل كنت أتوقّع اللي أنت بتقوله، أنت واثق من الكلام ده؟! طَب ده فيلم مش عشان يعمل إيرادات، ده فيلم تمثيل بس.
آه، والله. تخيّل! أهو. والله أفلام الس في حاجات أها، في حاجات للسُبكي عاملها تُحفة ولكن هو جا له فترة آآ آآ آآ آآ مِشى ورا السوق، السوق عاوز إيه؟ هو عاوز يكسب.
فمش طريقُه يعني. اهم. تمام. تمام، تمام.
فهو عاوز يكسب، فهو بالتالي عَمل أفلام زي ده، عَمل مثلًا حَرب كرموز، مش عارف اتفرّجت عليه والّا لأ. آه، ده برضه من أفلام
صحيح. آه اتفرّجت عليه، آه، آه. بس أنا عايز أقول لك أنا أنا ب دايمًا ما أعرفش ليه باحس إن أفلام السُبكي هي الأفلام اللي هي فَرفشة كده وما فيش قِصّة وأي هبل، اللي هو بس يجيب ل يعني مثلًا يجيب صافيناز آآ على طول أقول ده السُبكي، آآ يجيب مثلًا محمد رمضان، على طول أقول ده السُبكي. لكن موضوع آآ ساعة ونُص اللي هو القطر ده مش ممكن، أنا أنا فعلًا ده إعجاز، ده إعجاز. <laughs>
إمم، ع ما فيش قصة. لأ، ما فيش قصة. عاوز فلوس وخلاص. اهم. آه، هو اللي اخترع الناس دي. <laughs> اهم. والله أنا آآ ع أمّا أخلّص ادخُل أها. والله أفلام كمان، ده في أفلام أنا يعني اتصدَمت منها يعني أفلام محمد محمد سعد الجميلة اللي إحنا اتفرّجنا عليها زمان دي اللي هي اللمْب ال آآ اللمْبي، آآ اللمْبي 8 جيجا.
آه. تمام. آه. لأ، بس بس محمد سعد آآ يعني مش عارف، أنا م يعني بعد ما عَمل أول اللمْبي أنا شايف إن هو كان في ال نازِل، في النازِل على طول.
اهم. آه. أفوَر فيها، أفوَر فيها أوي.
تخيّل هو أحلى فيلم عَمله لمّا عَمل اللمْبي أول مرّة مع الناظر صلاح الدين.
مع الناظر صل <laughs> <smacks lips>
وده من أحلى الأفلام اللي أنا اتفرّجت عليها هو وصعيدي في الجامعة الأمريكية.
و وكَركَر برضه كان حلو على فكرة.
آآ لأ، ما بصراحة كان مش عارف. على آه، على العُموم أنا انبسطت جدًا آه، أنا اللي مُتشكّر جدًا، مع السلامة، باي، باي.
إمم. أ هي أذواق بقى. شك على كل حال شكرًا حبيبي شكرًا، مع السلامة. سلام.

فهو هو بُص، فعشان كده قبول دي اللي هي حاجة آآ، أنت مؤمن بيها بقى، ربنا هو اللي مدّيها للناس، هو gift من يعني بُص، أنا باسمّيها إن هي هدية، هدية من
اهم. بتاعة ربنا. صحيح. صحيح. طَب خلّيني أسألك ه هل أنت شايف إن الموهبة وخصوصًا بقى هنا باتكلم في الفن، الموهبة ليست مقياس أبدًا، أبدًا على الفن؟
تمام. طبعًا، طبعًا.
على نجاح الممثل قصدي؟
صحيح، طبعًا، طبعًا. يعني هادّي لك مثال، أنت من مَصر، تعرَف آآ، ال أحمد اسمه ل لا، لا، لا، يا عم أحمد السقا بالعكس، أحمد السقا ابتدى ممثل كويس أوي وأثبت نفْسه وفي الآخر ما تفهمش ليه آآ، ما أعرفش، هي فيه ناس بتقول لمّا عَمَل عملية التجميل وملامح وشه ما بقاش يقدَر يتحكم فيها، أ الله أع اهم.
إمم. صحيح. حلو. حلو. أحمد السقا؟ إمم. وبعد كده فَشَل. صح. إمم. صح. كان في مافيا كان في مافيا مثلًا يخربيت بيته، كان في مافيا كان حكاية، ي
آه، آه. لأ وهو كان طفل شقي، هو لمّا كِبِر برضو الشقاوة عارف ينط في المَيِّة وبتاع و هو على فكرة هو عَمَل أعمال كبيرة. لأ، أنا باتكلم على أحمد اللي هو الطويل اللي عينيه زرقا آآ، آآ، أحمد عز. طيب، أحمد عز أنت اتفرج لأ، استنى بس لأ، ما يعني خلَيني أتكلم بصراحة، أنت اتفرجت على أحمد عز في المسلسل اللي عمله مع يسرى زمان؟
صح. آه. <laughs> أ أحمد أحمد عز. أحمد عز ما عندوش موهبة أساسًا. قُل لي. قُل لي.ِ مسلسل إيه بقى؟ فكرني معلش. آه.
طَب بُص، أول أول عَمَل ليه كان عَمَل مسلسل قديم، آآ، يمكن أنا جيل كبير فأنا اتفرجت عليه. يعني كان أحمد عز لسه اللي هو شاب صغير، يعني عنده حاجة و20 سَنة، أحمد عز لا هو ممث بُص، دخ أخد الدور الكبير ده عشان حاجة واحدة بس.
حلو. حلو. إمم. حلو.
جسمه ووشه، بس
آه، مسلسل مَلَك رُوحي وال صح؟ و آه، مَلَك روحي، عرفته افتكرته، إمم.
تقريبًا، حاجة زي كده آه. أنا شُفت بُص، أنت لو جِبت لو اتفرجت على المسلسل ده واتفرجت على أحمد عز مثلًا في فيلم ال اللي هو طِلِع مع أحمد السقا، اسمه إيه؟ الديلر باين والّا مش عارف آآ
اهم. آآ كان الد لأ الديلر، لأ كان
اهم. مش فاكر اسمهم إيه، اللي هو طِلِع هو و لأ، الديلر ده حاجة تانية كان مع خالد نبوي، لأ، آآ، مش فاكر اللي هو أحمد السقا طالع ضابط وقتل أخو أحمد عز وأحمد عز من العرب.
أها. المصلحة، المصلحة، المصلحة.